มันต้องช้ากว่าอะค่ะ เพราะว่ามันทำชามต่อชาม แต่ว่ามันมีความพิถีพิถันกว่า แล้วเราก็รู้สึกว่า เราเคยกินโจ๊กพวกนั้นน่ะ มันไม่ใช่โจ๊กเลยอะ มัน ไม่มีความ อร่อยเลยสำหรับเราเนาะ พอเรากินโจ๊กของคุณย่าเราก็เลยรู้สึกว่า โอ้โฮ เนี่ยแหละค่ะ เป็นอาหารประจำบ้านของเรา วือซัม ประจำตระกูลของเราที่มันอร่อย เพราะว่าเราไปกินที่อื่นแล้วมันไม่ใช่แบบนี้ไง แล้ว แล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอร่อย เนี่ยแหละค่ะ เราก็เลยคิดถึงที่สุดเลยอะค่ะ อืม
อืม อ๋อ ครับ อ่อ ครับผม โอ้ ก็จริง ๆ จากที่ฟังดูแล้ว ก็คือต้องบอกว่าทางครอบครัวของคุณเนาะก็มีตัวเมนูแบบหลัก ๆ เลยเนาะที่เป็น Signature เนี่ย ก็คือจะเป็นโจ๊กของคุณย่า
ค่ะ อือฮึ ใช่ ใช่เลยค่ะ
อา ซึ่ง โอ ค ก็จากที่ฟังขั้นตอนแล้วเนี่ย จริง ๆ ถ้ามี มีโอกาสก็อยาก อา จะลองทำดูบ้างเหมือนกันนะครับผม อ่า เพราะว่าดูจากขั้นตอนแล้วจริง ๆ ก็อาจจะเหมือนการทำโจ๊กทั่วไป แต่ก็ อย่างเช่น ที่บอกเนาะว่าจะยังมีเคล็ดลับในเรื่องของ อา การต้มด้วยเตาถ่าน หรือว่าการใส่ใบเตย ขะ เข้าไปเนี่ย เพื่อเพิ่มในส่วนของความหอมของตัวโจ๊กเองอะครับ อา แล้วก็ต้องเป็นเมนูที่บอกว่า อา ทำให้คุณเนี่ย เป็นเมนูเดียวเลยด้วยซ้ำมั้ง ที่ อาจจะทำให้เราอะกินเครื่องในได้แล้วกันเนาะ <chuckles>
อืม ใช่ อืม อือฮึ อือฮึ ใช่ ๆ ๆ ค่ะ ใช่เลยค่ะ ปกติไม่กินเลยค่ะ
ใช่ โอ้ จากฟังก็ค่อนข้างจะพิเศษมาก แล้วอย่างนี้ก็คือปัจจุบันอะครับ เรายังมีได้ทานอยู่บ้างไหมครับ?
อือฮึ อ๋อ พอดีว่าคุณย่าเสียไปแล้ว ค่ะ ก็เลยไม่ได้ทานอีกเลย แล้วก็ต้องไปซื้อเขาเอาอะคะ เออ ค่ะ อืม
โอเคครับ อ๋อ ครับ ยังไงก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับ ที่มาแชร์ให้ฟังกันในวันนี้ครับ

ครับ อยากจะให้แชร์ให้หน่อยอะครับว่า อ่า ที่ครอบครัวของคุณน่ะครับ มีหยับอาหารประจำครอบครัวไหม? หรือว่าเป็นอาหารประจำตระกูลไหม ที่ทำให้เราคิดถึงนะครับ?
ค่ะ อ๋อ มีหลายอย่างเลยค่ะ ถ้างั้นเอาเป็นมู เมนูแรกก่อนแล้วกันนะคะ คือเราจำได้ว่า เรากินตั้งแต่เด็ก ๆ เลย ตั้งแต่อนุบาลเลยอะค่ะ อา ก็คือเมนู เมนูโจ๊กเลยค่ะ เมนูโจ๊กค่ะ โจ๊กธรรมดานี่แหละค่ะ แต่ว่ามันมีความวิ ซ เศษที่แบบว่า ถ้างั้นขอเล่าตั้งแต่เริ่มเลยแล้วกันนะคะ คือต้องบอกก่อนว่า ตอนนั้นน่ะ เราอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ค่ะ ก็อยู่บ้านของคุณปู่คุณย่า อะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็มีพ่อ มีแม่เรา มีน้องเรา มีตัวเรา แล้วก็มีน้อง ๆ ของคุณพ่อ ก็คือคุณอาผู้ชาย คุณอาผู้หญิง อะไรอย่างงี้ค่ะ ก็เป็นครอบครัวใหญ่เนาะ อา ค่ะ ทีเนี้ยค่ะ เวลาจะกินข้าว จะทำอะไรอย่างเงี้ย มันก็ต้องทำแบบจำนวนเยอะ ๆ ใช่ไหมคะ จำนวน หม้อใหญ่ ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยจะเป็นเมนูโจ๊กอะค่ะ ที่มัก คุณย่ามักจะทำเป็นประจำอะค่ะ แล้วแกก็แบบจะทำอร่อย อะไรเงี้ย ใช่ อะฮะ ค่ะ
อืม ครับผม ได้เลยครับ อืม เป็นเมนูอะไรนี่ครับ? <chuckles> โจ๊กเหรอครับ? อ๋อ อืม ครับ อ๋อ ครับผม อืม ครับผม แล้วโจ๊กนี่ อ่า ของเราเนี่ย ส่วนใหญ่ก็คือ เป็น แบบพวก ฮึ หมูไหม? หรือว่าเป็นโจ๊ก อะ อะไรอะครับผม?
นานแล้วที่ อ อืม